Oye, ¿tú qué límites pones para proteger tu espacio creativo?
Pues, el primero yo creo que es tener un espacio físico, creativo, em, pues tener u un cuarto designado para eso. Yo tengo mi estudio, y antes antes lo compartía con mi con mi cuarto, vaya, <chuckles> con mi recámara donde dormía, y creo que no me funcionaba tan bien. Entonces, literal, tener como el espacio, eh, delimitado así físicamente me ha servido.
Ah, okey. Ajá. Ah, muy bien. Sí. Ah, okey. O sea, realmente tú tienes como que como que, ahora sí, que tu recámara, que tienes todo lo que te da, bueno, lo que te da como que paz, que incluso, te da como que una motivación para seguir haciendo, pues, lo que más te está gustando y así. Pero, en general, tú ¿cuáles son los límites concretos que tú pones como que para proteger ese espacio día a día? No sé, a lo mejor y y ent el, <chuckles> bueno, no sé, ¿no? Por ejemplo, en en en tu puerta, que la cierras con candado o que pones algún al así, algo que algo que diga de que: "¿Sabes qué?, no me molesten", algo así. Realmente, ¿tú cómo lo proteges?
<chuckles> Okey, sí, sí, sí. Ya, em, pues creo que algo muy importante es tenerlo limpio, eso es parte de protegerlo, la verdad, proteger el espacio y y tu creatividad incluso. Em, otro sí es como, pues sí, justo eso eso de la puerta siempre siempre la tengo cerrada, em, y siempre le digo, bueno, a a mi pareja con quien vivo le digo como de: "Voy a estar un rato ocupada haciendo cosas, eh, por favor, de no entrar". <chuckles> Este
Ajá. Ajá.
¿qué otra qué otra cosa hago?, em
Ajá.
Pues sí, intento solo usarlo como para para lo que lo tengo que usar en ese momento, entiendo que, pues, también inevitablemente a veces se necesita usar, espacios para diferentes cosas, no sé, de verdad que cosas sencillas, ¿no?, de que colgar tu ropa, lo que sea, pero cuando me voy a poner a a trabajar en algo, en mi espacio creativo, intento que sea solo eso, que solo tenga esa función básicamente.
Necesita. Ujú. Ah, okey. Oye, pues, la verdad, superbién, como que ya lo tienes como que ahora sí que bien delimitado en cada uno, pero me imagino que me imagino que hubo en algún momento como que alguien cruzó ese límite, no sé, pudo ser algún familiar o o algún amigo, o incluso alguna mascota. Realmente, ¿tú cómo reaccionaste y cómo resolviste esa situación?
Sí. Ya. <chuckles> <sniffs> Va, pues hay hay varias, ¿no?, em, mascotas, la verdad que me gus me gustan los gatos, siempre he tenido gatos, pero una vez no no eran mis gatos, eran gatos de la persona con la que vivía y se metió a a mis cosas, o sea, como a a mi estudio, em, yo ha hago música, entonces hay muchísimos cables todo el tiempo en todos lados. <chuckles> Y se metió y estaba yo literalmente traía unos audífonos y, pues, los audífonos son co no son como la cas cosa más barata del mundo, los profesionales, y me lo mordió y de una mordida le arrancó el cable así lo partió de una mordida, no sé ni cómo le hizo, de verdad.
Ajá. Ujú. Ah, okey. Sí, claro. Ah, okey.
Y y pues fue muy triste y muy incómodo porque, pues no era mi gato, entonces como que. Pues oye, quién se va a hacer responsable de que el gato me hizo esto, ¿sabes? <sniffs> Y otra vez sí, otra vez fue, eh, yo fui niñera mucho tiempo y vivía, pues, en la casa de la familia, de los niños que cuidaba. Y los niños eran así, pues digo, son niños, ¿no?, no los puedes culpar, pero ultimadamente son entrometidos y se meten en tu espacio, y Y pues, sí, es es es Me llegó a pasar así como que yo estaba, eh, no sé, tenía una batería eléctrica que usaba con audífonos también, y de repente estaba y me asustaban, ¿no?, de que la tenía en frente de un de un espejo, y volteaba al espejo, y de repente había de que un un morrito ahí, y yo, "¡Ah!", de que solo me sacaban sustos. La verdad, nun nunca hicieron nada nada tan malo de que respes respetaban el equipo, entendían que eran cosas caras y así, pero solo me asustaban, como que estás concentrado en algo y me asustaba que aparecían ahí.
Ujú. Sí, claro. Sí, sí, me imagino. Ajá. Em. Ah, okey. <chuckles> Ah, muy bien. No, pues sí, sí me imagino, ¿no? De que, pues, al final de cuentas, es cierto lo que dices, de que es un equipo que es caro, si llega a pasar algo, quién te lo va a pagar y así. Siempre como que estás con los pelos de nurvias, andarías arisca, por decirlo de alguna forma. Ajá.
Sí. Sí, es incómodo. <chuckles> Sí, eh, qué risa esa palabra.
Oye, y p y p ajá, oye, por ejemplo, ¿tú qué haces realmente? O bueno, más bien, ¿cómo cómo equilibras la colaboración, o sea, de mantener como que tu independencia creativa? ¿A qué me refiero? O sea, como de que tú ya la tienes bien delimitado, ¿sabes qué? Este es mi espacio, de aquí para allá, ahora sí que no entre nadie, y de aquí para acá, puedes hacer lo que tú quieras. Eh, realmente, ¿tú cómo tú cómo equilibras eso? Porque como ya mencionaste antes, eh, te tocó ser niñera un tiempo y, pues, ahora sí que hasta eso que te tocaron unos niños respetuosos, que la verdad es que muy raro que pase eso. Pero, ¿tú realmente cómo equilibras sin sin ser como que grosera, por decirlo de alguna forma? Porque, pues, es muy normal, ¿no? De que alguien quiera entrar a tu habitación, x o y. ¿Tú tú cómo cómo? Bueno, ¿cómo equilibras eso, más que nada?
Ujú. Sí. Sí. De hecho, me pasó, eh, este fin de semana, me pasó algo un poco incómodo, que este, una amiga llegó, pero, eh, llegó a a mi casa, mi depa, y traía a otra amiga. Y am, esa yo estaba, pues, como que arreglando cosas, recogiendo y así, y no me dijo que iba a traer visita. Entonces, desde ahí yo ya estaba incómoda, pero además, pues, yo como que le dije de que: "Ah, no, pues, quédate en la sala de que allá, afuera". Y y de repente, pum, ya estaba aquí adentro en mi estudio.
Ajá. Ajá. Ajá. Ajá, ajá, muy bien, okey. Oye, y y bueno, lo bueno, al final de cuentas lo terminaste como que resolviendo bien, ¿no? De que al no no hubo como que mucho problema. ¿Y tú qué qué consejo le darías a alguien que siente que su creatividad está como que invadida? Ya sea, pues, por otras personas, a lo mejor por pensamientos, no sé, todos todos tienen como que ese tipo de pensamientos que realmente nomás son como que destructivos. Eh, ¿tú qué consejo le darías que te ha servido a ti como que para mantener esa creatividad como que segura?
Ujú. Em, pues, hacer como u como <sniffs> tener metas o o ponerte como horarios y ser como un poco, em
Ajá. Ujú.
pues, disciplinado. La disciplina creo, o sea sí, ser disciplinado, como de que este día tengo que ponerme a, sea lo que sea que hagas, ¿no? Yo estar, no sé, en el estudio, da, em, haciendo música 2, 3 horas al día. No importa cómo te sientas, no importa si te da flojera, no importa nada, hacerlo. Em, creo que, pues, pue puede la gente ser talentosa y y si no eres disciplinado, no importa, y puedes no ser talentoso, pero si eres disciplinado, puedes hacer como cosas bien. Entonces, para mí la disciplina importa casi, casi que más que nada. O sea, o digo, también, a veces puedes llegar como a al punto en el que te, am, sobreexplotes, vaya, también poner tus límites, pero, pues, sí, la la disciplina sobre todo, o sea, no importa lo que pase, si tú te propusiste que vas a hacer algo, hacerlo.
Ah, okey. Ah, muy bien. Ajá. Sí, claro. Okey. Oye, pues, la verdad que es importantísimo lo que dices, más que nada, que la disciplina. Y creo que, pues, por ejemplo, ¿crees que la creatividad florece más con ten, o sea, teniendo una libertad total, o siempre hay que tener como que unos límites claros relacionado a eso?
Mm. Pues, creo que, es que se puede dividir u un poco, o sea, creo que debes de tener libertad en cuanto a
Ajá.
a temas que tocar, a a, pues, sí, como a inspiración, pero en cuanto a, ya ya llámalo, em, manera de hacer las cosas como proceso, creo que sí tienes que ser, em, pues, sí, e es una combinación, la verdad, de que es creatividad, pero también como que sí sabes hacer las cosas bien y te salen bien de cierta manera, y y es la manera en la que da un buen producto, entonces, sí debes de seguir como esos parámetros, esa manera de hacer las cosas, esos procesos. Em, entonces, es una combinación, la verdad, es no no le voy 100% a sí o no. <chuckles>
Sí, claro. Sí. Ujú. Ah, muy bien. Ah, okey, pues, sí, es que realmente es como que un equilibrio, ¿no? Como de que ocupamos un poquito de esto, como también un poquito de disciplina, como también un poquito de libertad, y, pues, todo eso ya en conjunto ya se hace como que el como que la creatividad aflora todo lo que da. Eh, ¿qué es lo más valioso que tú has ganado al proteger tu espacio creativo?
Sí. Mm. Definitivamente, mi mi libertad creativa, mi, eh, hacer un producto más sincero, yo diría, la verdad, ¿eh? O sea, creo que eso es lo más valioso. Em, como que en un punto yo sentía que estaba, em
Okey. Ah, okey.
como que no tenía un espacio para escribir realmente lo que quería decir, porque me sentía como que la gente podía podía escuchar lo que estaba haciendo, como que no tenía esa privacidad, me faltaba privacidad, y siento que al al
Ah. Te limitabas. Ah, muy bien.
limitar tu espacio creativo ganas privacidad y con la privacidad ganas sinceridad, la verdad, de que en tu en tu arte, en tu producto.
Ah, muy bien. Oye, pues, la verdad, es que, totalmente de acuerdo, ¿no? De que, si al final Bueno, es que, como que uno no aflora realmente, todo, porque como que uno se limita, pensando en realmente, las opiniones de los demás.
Sí, y en en el ¿Qué pensará? Y y es más que: "Qué pensará de mí". Es como Ay, yo creo que hay un punto del proceso creativo, en el que realmente, no estás listo para mostrarlo a nadie, y está bien. O sea, no no es algo así como tan tan banal como: "Ay, la opinión de los demás", sino que hay un punto, en el que realmente, es completamente tuyo, y y y solo tuyo, ¿sabes?
Ajá. Sí, claro. Ajá. Y, por ejemplo, ¿te ha pasado, lo que vendría siendo lo contrario? O sea, ¿hay personas o lugares, que sientes que bloquean realmente, como que, ese espacio para poder crear? O a lo mejor, incluso, o sea, así así sin querer, que bloquean tus tu creatividad sin querer, que hay personas o lugares que tú sientes que hacen eso.
Sí. Sí, la verdad, sí, em, una vez, me habló un un productor, y me dijo que si quería ir a hacer una canción. Le dije: "Ah, sí". Me dijo, como: "Ah, cáele a mi estudio", ¿no? "Ah, okey, sí". Y llegué, y pues no era un estudio, era así como que en su en su cuarto. Pero, o sea, y equis. Yo no no soy tan payasa con eso. Entiendo que, vamos empezando varia gente, y así. Pero era como muy o sea, no tenía nada de estudio. De verdad, que era una computadora, y un micrófono, y su cama. Y y estaba un poco sucio, y como que y como que él, de verdad que, no me se no me sentía a gusto. O sea, era el espacio, y también él, no me hizo sentir a gusto. Y literal, me fui me fui de la sesión. No quise hacer nada. Sí.
Ajá, muy bien. Tu cuartito. Ajá. Ujú. Ah, okey. Ujú. A la tarde.
O sea
Okey, oye, y ahorita me acaba de salir esta duda. ¿Tú qué haces, cuando cuando sientes esa presión externa, como que para crear algo que no te representa? Ahorita dices que te fuiste, pero me imagino, que ya te ha pasado en algún otro momento, algo similar. ¿Cómo lo afrontaste esa vez?
Sí. Sí. Pues depende la situación. Hay veces que me ha pasado, pero estoy en algo, que me están pagando, entonces, no me puedo ir. So, solo tengo que, neta, tranquilizarme, y y seguir. Y pues, pensar que, eh, u pues, puede no ser tuyo, ¿no? De que si no va a ser tuyo, pues, equis, de que, ya no no va a ser mío el producto final. De que: "Pues ya. ¿A mí qué?". Ajá. Pero si es algo s mío, mm, pues la verdad, es que quiero pensar que no estoy tan obligada. Como que si es algo mío, puedo decir que no, más. Digo, también siempre hay situaciones, más comprometedoras, pero
Ah, sí, claro. Sí, claro. Te queda igual. Ujú. Sí.
em, intentar explicarlo. La comunicación es clave en todo, ¿no? De que decir, de que: "Oye, no. La verdad, esto no me está latiendo, em, ah, mejor, y si intentamos esto". Intentar aportar soluciones, eh, si no te gusta el espacio, tal vez moverte de espacio, podría ser una opción. Si a si existe la posibilidad.
Mm. Sí. Sí, o sea, tal cual. No no no quedarte callado, porque, pues, al final de cuentas, la o sea, estando incómodo o incómoda, pues, realmente, va a ser un mal producto. Puri.
Sí. Sí, justo. Y si te quedas callado, y hay hay un mal producto, pues, eh, solo perdiste tu tiempo, y el de los demás.
Ujú. Sí. Oye, y por ejemplo, ahorita, pues, al final de cuentas, ahorita ya estás más vivida, relacionada en ese tipo de cosas, así. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir en aquel momento, cuando recién empezabas como que a proteger esa creatividad?
Sí. Em, aprender a decir que no, de verdad. <chuckles> Como que justo esto, si algo te molesta, aprender a a alzar la voz, porque, o sea, la verdad es que a mí me ha pasado que la mayoría de las veces que también la otra persona me dice, sí, a mí tampoco me estaba gustando. Sí, a a mí también esto. O sea, como que siempre
Ajá, okey. Ajá, okey.
creo que siempre ha sido bien recibido, de verdad, o sea, solo esta vez que que te platicaba, o sea, no dije nada porque también dije de que no hay manera de cambiarlo, simplemente ya ahí muere, y también eso es aprender a decir que no, también está bien, pero pero, pues, aprender a comunicarte, a expresar lo que necesitas, y a decir que no, si de si ya de plano crees que no hay remedio, solo decir no.
Sí. Ajá. Ujú. Oye y por ejemplo, así si me lo puedes decir a lo mejor un poco rapidito, ¿qué te inspira a volver, pues, a crear después de que cuando te pasa un bloqueo ya sea a lo mejor teniendo una mala experiencia o es tal cual de que en ese momento no tienes algo para crear, ¿qué realmente es lo que te inspira para volver a a tener esa inspiración?
Pues, mira, por un lado, c puedo darte una respuesta, acá súper romántica, que que es verdad también, de que no, la verdad, o sea, yo creo que, siempre necesito crear algo de que, es una algo que sale como de mi necesidad, y digo, de verdad, lo necesito volver a hacer algo, pero n también la verdad es que, em, el como volver a probarme a mí misma que lo puedo hacer bien, ¿sabes?, siento que eso también me me motiva mucho como: "Bueno, esta vez salió mal, pero yo sé, que lo puedo hacer bien, y y tengo que volver a intentarlo para probarme a mí misma que lo puedo hacer, pues".
Ajá, okey. Ajá. Ah, súper bien, y sí. Te pones tus propios retos en pocas palabras.
Sí, de verdad, como que no no sé si es algo de ego, pero pero me sirve. <chuckles>
Ujú. Sí, qué bueno, oye, pues, la verdad, me muchísimas gracias por la plática, la verdad, súper enriquecedora, me quedo más que nada, como de que para proteger nuestro espacio, realmente no hay necesidad, ni de ser grosero, ni tampoco, simplemente como que poner un límite y eso, pues, nos ayuda en todo, y, pues, nada, muchísimas gracias y, pues, ojalá pases muy bonita tarde.
Sí. Justo. Muchas gracias a ti, gracias a ti por tu tiempo, bye bye.